Ừm, đúng rồi đó. Thực ra là cũng một vài cái thời điểm mình cũng, ơ, rơi vào cái cái những cái những cái thời gian mà quá tải như vậy giống như mình nói hồi nãy á. Thì, ờ, thường là những cái thời gian đó thì sếp mình thì cũng, ơ, cũng, nói chung là, cũng thông cảm thôi, tức là mình nhiều khi là cũng, ơ tức là khi mình nhận cái dự án hoặc là khi mình nhận mình làm chạy cái KPI về cái vấn đề đó thì sếp cũng biết là khối lượng công việc nhiều rồi thì, ờ, thì sếp mình cũng hiểu. Ừm, rồi thì vợ thì vợ con thì cũng biết là mình mình cũng, ờ, chủ yếu là về, ờ, tập trung cho công việc rồi hoàn thành tốt công việc để sao mà có thu nhập lo cho gia đình, chứ không phải là mình đi đi chơi hay là mình gì đó. Ừm.
Sếp tâm lý ấy. <laughs> Ừm, mình hiểu, nói chung là sếp của bạn cũng rất là tâm lý và vợ con bạn cũng rất là hiểu chuyện ấy, đúng hông, kiểu vậy á h ha. Đấy, và hồi nãy bạn có nói là có bạn có một số giải pháp, một số cách để mà chia lịch ra để cân bằng giữa công việc với đời sống nè, bạn có thể, ờ, nói r rõ hơn về cái này cho mình nghe được hông?
À, thì đó thì mình cũng, ờ, khá là may mắn. Ừm. Ừm, thì thực ra là mình là cái tuýp người mà thích mà lên kế hoạch cho tất cả mọi việc. Ví dụ những cái việc, ờ ví dụ như thường là mình, ờ, buổi sáng á, khi mình tới công sở á, khi mình tới, a, cơ quan làm việc á thì mình sẽ ngồi mình viết ra những cái, a, cái list, cái danh sách những công việc mình phải làm trong ngày hôm nay. Thì đó thì xong là sau đó mình sẽ đặt những thứ tự ưu tiên như thế nào đó để cho là, ờ, cái việc 1 đã làm xong thì mình sang việc 2, việc 3, việc 4 thì là cái cách mình hoạch định thời gian như vậy á, thì làm cho mình có một cái bản ấy, gọi là, mình check ấy, từng từng thời gian, từng thời gian một thì mình làm cho mình sẽ hoàn thành tới tới cuối giờ làm thì làm sao mình hoàn thành hết cái list công việc đó vào đúng cái cái khoảng thời gian mình ra về. Thì mình về nhà thì nó sẽ rất là thoải mái hơn cho cái việc mà không có đem công việc về nhà. Thì cái cái việc
Được á. Ơ, vậy cách này quá là hay nè, đó, ừm, và cũng phải rất mất rất là nhiều thời gian cũng rút kinh nghiệm ra mới g tạo ra được mấy cách này, đúng hông bạn? Chứ hông phải là tự nhiên mà có, đúng hông? <laughs>
Ừm, cái việc mà lên kế hoạch chi tiết như vậy thì giúp cho mình Ờ, ừm, đúng rồi bạn. Thực ra là c nó cũng ngày qua ngày thì nó cũng trải qua rất nhiều cái cái cái hỉ đ hỉ nộ ái ố này kia thì mình cũng tự rút kinh nghiệm ra thôi chứ không lẽ là cứ để như vậy hoài thì nó cũng kỳ. Đúng rồi bạn.
Ừ, đấy, <laughs> phải có kinh nghiệm.